Scusami?
Cos'è tipo 16:9? Non me ne intendo, io un qualco
Eh, è quella roba lì, però non mi ricordo esattamente, c'è un modo specifico di di di dirlo, però comunque è, mhmm, <tsk> praticamente le bande nere erano molto lun erano molto schiacciate d dicia molto cioè schiacciavano molto l'immagine, quindi l'immagine era molto <tsk> stretta nel nel nello schermo.
Uhm Mh-mh. Ho capito, ma
Però adesso mi sfugge il nome tecnico proprio il
Mi viene un visto che sei un'appassionata a questo punto, mi sembra di capire, di film, e invece il cinema? Cioè le persone in sala? Come le <chuckles>
Sì. Eh, qui mi <chuckles> mi mi tocchi su su un su un tema caldo.
Eh, eh quello che si mangia il popcorn.
Esatto, allora, ehm, io ovviamente mangio anch'io al cinema, però t tendo a scegliere una cosa che non faccia rumore e mangio solo in film, io però poi sono una, mhmm, una rompi-bip, quindi, mhmm, su questo io faccio poco faccio poco testo. <sniffs> E si mangia durante alcuni film, durante alcuni altri film non si mangia, tipo se se vai a vedere un film d'autore non puoi mangiare.
<chuckles> Eh no. <chuckles> Ah <chuckles> c'è la regola. Cioè non puoi mangiare è la è la tua regola? <laughs> No non puoi mangia <chuckles>
E ecco, è è s è una regola, esatto. <chuckles> Esatto, è un divieto, quindi non puoi mangiare quando vai a vedere. <chuckles> E e però per esempio
È come una mancanza di rispetto.
Eh no, non è m proprio una mancanza di rispetto, è più un un creare atmosfera, cioè nel senso che, ehm, anche durante gli horror, pre esempio, non mangerei, perché, ehm, se la la pellicola vie va, uhm, creando una certa atmosfera e tu la rovini con il rumore delle delle patatine eh, eh, io non vengo spaventata come vorrei, ecco, quindi questo.
"Crunch, crunch, crunch". <chuckles> <laughs> Sì, diciamo che non non entri lì nel nel film, ma ti riporta al fatto che sei in un cinema e
Eh, esatto, brava, sì, precisamente. Cioè no non riesco a entrare dentro dentro la pellicola, capito?
<chuckles> C'hai l'orecchio sintonizzato sul "crunch, crunch".

Esatto, esatto, esatto. Che poi ti ripeto, non è tanto il crunch crunch, quanto proprio il rumore del del pacchetto. Perché io per esempio lo l ultimamente, lo sto dicendo a molti, perché, ehm, è capitato insomma che se ne parlasse. Ehm, l'ultimo film che ho visto è stato Weapons, che era, ehm, un film, ehm, horror thriller, però molto più thriller che horror. Ehm, quindi c'era mhmm, cioè, era volutamente costruita una certa una certa tensione; per me, la colonna sonora di quel film erano i 7 pacchetti, perché credo che siano stati più o meno 7, di patatine, che si sono mangiati quelli dietro di me.
<chuckles> N Ah, poi patatine, neanche il pacchettone di popcorn nel nel bicchiero
No, patatine, c'era proprio il rumore bello di di di di pacchetto, e poi pure di crunch crunch.
Ah e ma lì cosa hai fatto? Ti sei girata? Hai detto qualcosa, durante il
Quindi, ehm <chuckles> Allora, no, non ho detto niente, però io sono sono, lo ammetto, sono tipa che fa: "Sh!" quando c'è quando qualcuno parla in sala.
Eh, vabbè, ci sta però, ma si s non han non si son fermati immagino, perché 7 pacchetti, eh, <chuckles>
No, assolutamen Anzi, c'è c'è stato questo questo upgrade perché praticamente, ehm, fanno questa cosa che io odio al cinema, che è la la pausa tra primo secondo tempo, che è una cosa che, ehm, a f f proprio aborro, però ormai è diventata pratica comune, ehm, si fa 'sta s questa cosa. Quindi, praticamente alla fine prima che finisse, ehm, il primo tempo avevano finito le patatine, quindi ho pensato: "Ah okay, forse il secondo tempo ce la facciamo." No, si sono alzati e sono andati a ricomprare un altro pacchetto di patatine, perché sia mai che durante il secondo tempo
Sì. No, ma va. No. Quando lo stavi per dire ho detto: "Adesso saran andati a prendersi qualche bicchiere con la cannuccia," l'ho pensato io, <chuckles> risucchio un risucchio, ecco giusto per no, ma vabbè lì lì, cioè, incomprensibile probabilmente.
<laughs> No, però ci stava, dai, un po' di di slurp. <chuckles> No, è che magari mi rendo conto io mi rendo conto che sono molto bacchettona, nel senso che, ehm, in pochi andiamo al cinema con il pensiero con cui vado io, e mi rendo conto che non posso pretendere che tutti stiano al cinema imbalsamati, su questo, per carità. Però la domanda che mi pongo è: quando scegli di vedere un film al cinema, e scegli un film come quello che stavamo vedendo, do per scontato che tu sia un amante di cinema, e do per scontato che tu vada al cinema per ricercare una certa esperienza sia sensoriale che estetica. Quindi, il fatto che tu ti distragga durante il film, ehm, mi mi mi lascia un po' interdetta. Cioè, c'è gente addirittura che è entrata e uscita dalla sala, 2 o 3 volte questo pure me lo sono
Sì, però mh. Mh. No.